Ờm, kiểu như có người di cư từ nông thôn nè như vậy, ngừng nhiều người lên thành phố tìm việc nhưng mà không có chuẩn bị đủ tài chính ấy, rồi không có chỗ ở luôn, thì cũng hay là có người ở thành phố họ lúc ban đầu họ cũng ổn, sống ổn, nhưng rồi khủng hoảng gia đình, ly hôn rồi, hay là mất ngươi đi trụ cột gia đình ấy, rồi khiến mất chỗ ở luôn, kiểu vậy. Có, hay
Ừm. Hiểu. Hiểu. Ừm. Ừm, hiểu. Theo như theo mình á, ờ, theo mình á cái nguyên nhân chính á mà dẫn đến cái tình trạng mà vô gia cư ở thành phố lớn là thường á là cái mức sống ở các thành phố lớn thì thường rất là cao, đúng hông? Cho nên ờm, đúng rồi đó, cho nên á ví dụ như có thể là giống như bạn nói người thì ở người ở dưới quê lên thành phố, lên những cái thành phố lớn để mà tìm việc đi thì họ chưa có chuẩn bị, đó, thì á họ hông có đủ kinh tế tài chính để mà họ thuê nhà, thì thế là họ thành những cái người vô gia cư thôi, đúng hông? Ừm.
À, vâng. Ừm. Vâng. À, đúng. Cái chi phí nhà ở, đấy. Ừm. À. Ừm. Ừm, vâng. Ừm, đúng rồi, đấy, thực sự luôn. Thì, ờ thì cũng đúng, cũng có người, ờ, bị thêm cái combo vừa chi phí nhà ở quá cao, mà lại thất nghiệp, hay thu nhập không ổn định nữa ấy. Kiểu như, ừm, nhiều người mất việc, hay là làm việc thường ấy cũng không kiểu như, ít có điều kiện, hay là không đủ tiền để thuê nhà ấy bạn, kiểu như vậy cũng có.
À, hiểu. Đồng ý, ừm. Ừm. Đúng, đúng, đồng ý, ừm. Đúng rồi, mình thấy á bây giờ kinh tế thì cũng khó khăn nè, đúng hông? Cũng giống như bạn nói vậy đó là cái tình trạng mà, ừm, bị cho thôi việc á, mất việc thì rất là, khá là nhiều luôn. Đó, nhưng mà, kiểu là, có thể là mất việc trong vòng 1 tháng, 2 tháng thì còn có thể là xoay xở nổi, còn, ờ, vài tháng, nhiều tháng trở lên á thì rõ ràng là đâu có xoay xở được đâu, đúng hông? Ừm, rất là khó luôn, đúng.
Ừm, thực sự. Ừm. Ừm. Ừm, vâng. Ừm. Ừm. Ừm, đúng mồi. Ô, hôi, cái đấy vâng. Ừm, vâng, đúng, cái đấy cái đấy đúng rồi đấy. Vâng, ừm, nhưng mà bạn ơ, theo bạn ấy, cái nguyên nhân vô gia cư ở người trẻ tuổi khác gì so với những người cao tuổi vậy?
Ừm.